Menarik menarik. Nah, kalau misalnya itu kan tadi kita ngomongin aktivitas, eee, pagi hari gitu ya. Nah, kalau setelah bekerja itu biasanya apa yang kamu lakukan? Eee, kan kan karena biasanya sa saya enggak tahu ya kalau kadang adalah ada ada orang yang ibaratnya habis bekerja itu, "Ya udahlah, udah selesai bekerja setelah bekerja tuh saya nggak perlu lagi ngurusin urusan kantor," gitu ya. Karena kan tadi ya udah hectic seharian di kantor 8 jam terus kemudian kita pingin punya sesuatu kegiatan yang emang di luar dari pekerjaan. Itu sebetulnya juga, eee, saya nggak tahu ya membantu atau enggak gitu menurut kamu.
Mmm. Iya. Benar. Mhm mhm. Ah, iya. Mhm mhm. Nah kalau aku sih setelah kerja karena memang, eee, apa, pulang malam juga ya, maksudnya sampai rumah tuh malem. Jadi aku usahain ya diperjalanan tetep happy-happy aja, misalnya dengerin musik atau gimana gitu. Terus sampai rumah, eee, aku coba ini sih, eee, lakuin hobi aku karena misalnya di kantor tuh udah jenuh banget nih otak perlu yang fresh aku lu coba, eee, hobi aku nih. Aku tuh lagi hobi, eee, VO, voice over. Nah, jadi sekalian aja jadi kayak apa ya, freelance gitu loh. Jadi freelance yang menyenangkan buat aku. Jadi setiap pulang rumah udah bersih-bersih, udah makan aku luangin waktu kayak 1 jam itu buat, eee, take voice over biar otak aku fresh lagi. Karena entah kenapa walaupun aku harus meluangkan waktu 1 jam lagi, tapi kalau misalnya bicara gitu tentang voice over gitu aku jadi fresh lagi gitu loh sebelum tidur. <chuckles>
Mmm. Oke. Mmm. Oke. Ya. Oh, oke oke. Eh, kenapa kamu pilihnya voice over?
Kenapa pilihnya vais voice over, eee, karena mhm, karena nggak tau ya kenapa, aku hobinya kayaknya emang ngobrol gitu ya. Hobinya tuh ngomong, cuman kalau ngomong di depan orang di misalnya di public gitu aku kurang pede. Jadi aku lebih suka ngomong di belakang layar gitu loh. Nah, ternyata menemukan nih si voice over ini aku bisa kel apa namanya, eee, menunjukkan diriku dengan suara aja gitu loh. Nah, itu menurutku cocok sih sama aku. <chuckles>
Heeh, sebagai salah satu alternatif itu. Ah. Oke. Oh. Padahal kamu anak komunikasi ya. <laughs> Tapi tapi tetep ya. <chuckles>
Betul! Iya betul sekali, anak komunikasi tidak semuanya pede untuk, eee, berbicara di depan umum, padahal sudah kuliah 4 tahun. <chuckles>
Oke. Ya ya, karena kan itu tidak berpengaruh juga ya. Jadi nggak nggak nggak berpengaruh jurusannya apa tapi tetep kesenangannya beda. Per pernah nggak kamu sampai di titik jenuh tuh yang emang sampai, kalau menurut kita itu udah kayak, aduh udah titik paling tinggi bener-bener kayak burnout gitu. Nah, itu tuh tanda-tandanya seperti apa dan bagaimana cara kamu mengatasinya?
Betul. <chuckles> Betul sekali. <chuckles> Mmm.